والله حاولت كتير وسع يعني عايز اقول لك إن أنا مثلًا، أنا واصحابي بنطلع نصطاد يعني مثلًا مرة في الأسبوع، تمام، still أنا باعمل كده. بس هي الفكرة نفسها في زي ما قُلت لك ال ال ش فُقدان الشغف نفسه، يعني أنا مش عارف اتعامل معاها. بس هي دي الفكرة، إن أنا يعني نفسي مثلًا إن أنا أرجع استخد يعني أرجع أعمل الحاجات دي تاني، بس ب وأنا مرتاح، وأنا حاسس إنه ال فعلًا أنا باعمل كده عشان أنا عايز انبسط، فمش عشان مش عارف هل أنا ممكن اكون ما اخدتش كفايتي في الحزن، بس أنا شايف إن الموضوع يعني انتهى من 4 سنين، فاهم؟ بس أحيانًا بافتكر الشخص ده من فين لفين كده واحس ب ب بشعور مش كويس يعني.
آه، عدّى عليه 4 سنين آه. آه، هو عدّى عليه 4 سنين. إمم. آآ، بُص آآ، هي ال ال يعني أنت آمم، المشكلة إن أنت رابط رابط ال ال ال اللي حصل معاك من 4 سنين، ف م في موضوع الانفصال وكده، ب ب باهتمامك بالهوايات. الهوايات دي حاجة ليك أنت، مش حاجة لعلاقتك اللي فاتت، يعني علاقتك اللي فاتت دي آه، ممكن ت ممكن ت يعني آآ، ال علاقتك اللي فاتت دي حاجة واتقَفَلِت خلاص، هي قصة وانتهت، أنت الهوايات دي حاجة ليك أنت، حاجة ل لمزاجك، حاجة ل لصحتك، الحاجات دي كلها. ما يعني أنت آآ، ربطت ده بده وده يعني كان قرار م أو كان رَبْط غير صحيح منك للموضوع ده، آآ، آآ، إن أنت تربط ده بده، لإن ده حاجة أصلًا ده طريق وده طريق تاني خالص. يعني أنت شوف الهوايات، أنت أنت الهوايات اللي أنت بتحبها يعني أو اح
فاهمك. إمم. يعني يعني ينسيني يعني موضوع اله لا مؤاخذه يعني، موضوع الهوايات نفسها ممكن ينسيني ال الحوار ده نفسه؟
إمم. آه، طبعًا يعني أنت لمّا تهتم بهوا يعني أنا عايزك تقول لي كده، احكِ لي كده عن هوايتين كده أنت بتحبهم أوي، يعني ك أو كنت بتحبهم أوي؟
الصيد صراحة، يعني أ يعني أنا بصراحة الصيد يعني يعني بغض النَظَر عن المتعة، هي الفكرة نفسها مُريحة. يعني أنا بصراحة يعني ب بارتاح بغض النظر بقى أنا إيه، يعني أ كان مزاجي عامل إزاي، فاهم؟ يعني حتى لو مُكتئِب بابقى قاعد مبسوط، فمش عارف. الموضوع صعب، بس إيه، بس الصيد يعني بيخلّي الواحد relax شوية.
إمم، إمم.